Oke mungkin bahas dulu ya soal public transport yang pertama itu tadi yang Kakak aku sebut. Eee, menurutku tuh baik terutama untuk area kota-kota yang padat penduduk, eee, dan mobilitasnya tinggi. Kota-kota besar lah Jakarta gitu ya. Tapi secara, eee, implementasi belum merata nih kalau untuk, eee, skalanya nasional ya negara jadi gak cuma fokus di Pulau Jawa aja gitu ya, eee
Oh. Mhm. Mhm. Iya. Iya iya iya.
Bahkan Pulau Jawa juga belum yang kayak misalkan sampai Surabaya, Jawa Timur itu kan, eee, kota industri habis ya dibilang kayak gitu itu, eee, juga mobilitasnya tinggi. Bandung, apalagi Bandung itu kota termacet nomor 1 sekarang, jadi secara public transport, eee, gak diimplementasi, mungkin gak direplikasi dari Jakarta sebenernya itu bagus ya kalo menurutku, eee, tinggal gimana, eee, mereplikasi ke titik-titik yang emang, eee, sesuai dan mirip ketarnya sama Jakarta gitu. Itu oke banget, secara harga masih terjangkau, eee eee, tinggal ngatur gimana rutenya aja sih, eee, ini kan rutenya masih terbatas kayak MRT, LRT gitu jadi emang masih nah ini ada kaitannya nih dengan moda transportasi lain kayak ojek online, ini masih tetep dibutuhin nih. Eee, gak mungkin dong orang jalan kaki ke stasiun MRT gitu ya. <chuckles> Itu bisa pingsan di jalan gitu, jadi masih tetep saling, eee, membutuhkan gitu ya. Eee, tinggal gimana, eee, cara ngaturnya, eee, dan mungkin bisa aja dapet, eee, fasilitas, eee kaya misalkan transportasi umum termasuk juga ada jemputannya misalkan dari titik-titik, eee, yang jauh dari itu akan oke banget sih, jauh dari stasiun gitu itu akan oke banget, jadi orang gak perlu lagi ngeluarin uang, eee, untuk transportasi pribadi menjangkau stasiun yang lokasinya, eee, lumayan nih dari titik dia dia turun misalkan atau dia mau berangkat gitu, eee, jadi menurutku ada hubungannya sih, eee, dan soal transportasi umum yang sifatnya kayak kereta, eee, bis gitu ya, eee, itu harus replikasi sih, eee, dari lagi-lagi pemerintah ya, pemerintah harus punya agenda yang memang diprioritaskan, eee, untuk menjangkau, eee, agar, eee, implementasi, apa, moda transportasi publik ini bisa berjalan di banyak kota, terutama titik-titik yang membutuhkan. Bandung sih itu butuh banget menurutku, gitu sih, Kak. <chuckles>
Iya. Iya betul. Nah iya itu. Oke. <laughs> Bener bener -bener. <chuckles> Mhm. Nah. Mhm. Iya. <chuckles>